Ah, que legal e depois mas aí depois faz o quê? Faz ah, faz usa para receitas.
E vai fazendo, panqueca Eu faço para fazer receita, sim. Para fazer, eh, tor eh, panqueca ou então aqueles muffins, né, que eu coloco assim, na massa do bolo eh, eu faço também milkshake com blueberry, sabe, congelado, fica delicioso. E não, e ainda e ainda é local, assim, a gente dá até mais valor, você entendeu?
Tá. Uma Ah. Ah, delícia. Ah. Ah, sem dúvida. E aí por isso que eu perguntei do sabor, né, porque eu acho que a grande diferença é no sabor, né, porque você colhe ali do pé na hora, né. E e di e tem diferença, né, do produto que fica ali na prateleira, enfim, né. Hum.
Uhum. Demais. Não, e e Com certeza. E você está ali no pé, você está colhendo e comendo, colhendo e comendo, sabe, eu adoro. É. Então eu e é uma coisa que é é meio que tradição aqui, sabe, as pessoas vão nesses lugares, vão nessas fazendas, é lotado de pessoas co co indo nessas fazendas. É assim, como se fosse um evento, olha: "Ah esse final de semana a gente vai na fazenda de blueberry, pegar blueberry. Esse final de semana a gente vai na fazenda p comprar milho", sabe, eles curtem isso. "A gente vai lá comprar ma suco de maçã"
<laughs> Que deli que delícia. Aham. Ai, olha só. Eu tenho eh, eles cul é cultural, é cultural, né. Eu tenho uma fazenda eu perguntei do morango, porque tem uma fazenda de morango aqui perto e o pessoal vai também, eu já fui também, é bem é m é cultural, né, eles vão mesmo. As pessoas vão, tem efeito, brinquedo para as crianças, né, bem interessante. E
Uhum. É. Uhum, uhum. É, é. É, e quando eu fui para Flórida, por exemplo, eu fui em uma fazenda comprar laranja.
Ai, porque aqui tem é produtor de laranja. É verdade. <laughs> Orange County que chama, aqui tem a região. <laughs>
Uhum. Exato. Então eu adorava é, exato. Então eu adorava quando eu estava na Flórida quando eu vou na Flórida visitar minha filha, a gente vai na fazenda de laranja, comprar laranja fresca do pé, delícia.
Ah.